Ay, totoo ‘yan.
Para para sa iyong sariling peace of mind, kadalasan parang gagawin mo na lamang ito pa para sa iyong kapayapaan. Hindi man para sa ibang tao, kung ‘di para sa iyong kapayapaan. Napakahalaga kasi ng peace of mind sa atin bilang tao, lalo na napakaraming problema ngayon 'di ba. Mm, napakaraming pagsubok kung dagdag pa yung mga isipin na ‘yan, parang ‘di mo na malaman kung anong gagawin mo. <laughs>
Ay, totoo. Peace of mind. Totoo. Totoo, tama. Totoo, ‘di ba? Minsan pa nga kasi, ah, madadala natin siya sa trabaho. Yung sa paraan niya din kayo makakapag focus 'di ba? Kunyari, ah, siya katulad ng sinabi mo na, ah, ginawa ka niya, ginamit ka niya para sa kaniyang pangangailangan. Siyempre maisip ko nalang, “Hala, wala sino pa kayang mga nabiktima nito.” Baka na-post na ako, 'di ba? <laughs> Mga gano'n, parang
Kaya nga eh. Oo. Mhm. Mm. Oo. <laughs> Kaya nga eh.
ah, di ka kailangan mo ng, ah, ah, masinsinang pag-iisip.
Hanggang ngayon hindi siya nag hanggang ngayon hindi siya nagpapakita sa’kin, pero naapre naapektuhan nang husto yung credit score ko dahil sa kaniya.
Ah. Ah. <chuckles> Ah, ay sayang naman. Oo.
Hindi kasi birong halaga hindi birong halaga yung kanyang ano eh, sa bangko siya umutang at gamit-gamit yung aking pangalan.
Ah. Ay na nakakatakot naman talaga nun, oo. Sa’kin naman lending app. <laughs>
Oo, sobra kasi akong nagtiwala eh. <chuckles> Pero ayun nga, ah, siguro, ah, ang mga tips natin o paraan na ginagawa para mas madaling makapagpatawad ay yung paghingi ng gabay sa Diyos at yung pag-iisip na ito ay makakatulong sa ating kapayapaan ng isip at damdamin. Gawin nalang natin ito para sa ating mga sarili kahit na hindi ito deserve nung taong gumawa nun saatin para nalang din sa ating sarili, 'di ba.
Oo. Oo. Ay, totoo. Oo.